ใช่ ๆ ผมว่า ผมเห็นด้วยเลยครับ ผมว่าถ้าเราแบบว่า อ่า ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ เปรียบเทียบราคา ค่อย ๆ ดูนิดหนึ่ง ไม่ต้องแบบว่า อ่า รีบร้อน หรือว่า รีบตัดสินใจเนาะครับเนาะ เราอาจจะเจอแบบว่า อ่า ออนไลน์แบบที่คุณหมวกเจอก็ได้ว่า อ่า หรือไปดู อ่า official ชอปออนไลน์นะครับผม หรือว่า ถ้าเป็นแพลตฟอร์ม หรือว่า E-Marketplace ต่าง ๆ อันนี้มัน มันถูกกว่าไหมครับ? ถ้าเป็นในมุมมองคุณหมวก หรือว่ามันแล้วแต่อีก?
ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ หมายถึงแบบว่าใน ฟลุกเหรอคะ?
อย่างเช่นพวก อ่า สมมุติ อ อ่า สมมุติไอ้แบบ สมมุติมามองในพวกช้อปปี้ ลาซาด้า อะไรก็แล้วแต่ อะไรเงี้ย สมมุติ ครับ
ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ ก็คือแบบว่าตามเพจพวกนั้น ก็คือมันจะมี official อะค่ะ ใช่ ที่เขาขาย ใช่ ๆ คือไม่จำเป็นว่าต้องเว็บไซต์นะคะ ก็คืออย่าง หมวกเองก็สั่งผ่านแบบแพลตฟอร์มพวกลาซาด้า อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่ก็คือเขาเป็นแบบร้านค้า official อะค่ะ ใช่
อือ อ๋อ คือตามพวกนี้แล้วก็จะเป็น official อีกทีหนึ่ง ใช่ไหมครับ ครับผม อ๋อ ครับผม อืม อือฮึ ต้องเป็นร้านชาว official ที่อยู่ใน ในนั้นเนาะ เนาะครับ ในแพลตฟอร์มเนาะครับเนาะ อ๋อ! แล้วยิ่งถ้ามีแคมเพน อ่า อย่างที่คุณหมวกบอก ใช่ไหมครับ อา โอเค แนวเป็น
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ ประหยัด ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ ก็ทำให้ แบบ ประหยัดเงินได้ด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่างหมวกเองอะค่ะ เวลาแบบจะ ช ก่อนจะชอปปิง หรือแบบอะไรเงี้ยค่ะ มันจะมีพวก เอ่อ แอปพลิเคชันที่เหมือนเป็นนายหน้าค่ะ คือประมาณว่าถ้าเกิดเราเข้าแอปพลิเคชันนี้ก่อน แล้วเราค่อยไปซื้อของตามลาซาด้า ช้อปปี้ อะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะ มันจะได้ แคชแบ็ก คือมันจะได้ แคชแบ็ก ใช่ ก็สะสมไปสะสมมาก็ได้หลายพันนะคะ
เยอะเลย ครับ ครับ อ๋อ! อ มันจะได้ อ ส่วนลดเพิ่มอีกใช่ไหมครับ? ไอ้ อ๋อ เป็น แคชแบ็ก ใช่ไหม? เออ ๆ ๆ อ๋อ! โอ้! เออ ๆ
ใช่ เพราะว่า แบบเรา หมวกเองอะจะซื้อแบบตั๋วเครื่องบิน ไรเงี้ย เยอะ เพราะว่าแบบ เอ่อ แบบ
ครับ ๆ
คือเรียนต่างประเทศ ก็เลยเป็นต้องบินไปบินมา ก็เหมือนแบบว่ากดจากแอปนี้ แล้วก็ค่อยเข้าไปในแบบแอปพลิเคชันแบบพวก
อืม เออ อืม ๆ